จริง ๆ มันก็เหมือนกันนะ ไม่ได้รู้สึกอะไรต่างกันเลยเท่าไรอะ แต่มันก็ยังไงอะ มัน มันแทบไม่ ไม่ต่างกันเลยอะในความรู้สึก ต่างกันแค่ Map บาง Map มันจะปรับปรุงไปนิดหน่อย อะไรอย่างงี้ มันก็เล่นได้นั่นแหละ แล้วสุดท้ายยังไงการแข่งขันทั้งหมดอะ ที่ ที่ชอบดูแข่ง Counter อะ มันเป็น Counter 2 หมดแล้วไง ก็เลยต้องปรับตัวตาม อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> เออ
ใช่พี่ ใช่พี่ โอ้ แต่ผม ถ้าส่วนตัวผมนี่ Counter 2 ยิงยากกว่า Counter 1 แพตเทิร์น ปืน แพตเทิร์น ปืนแปลก ๆ ไม่เหมือน Counter 1 พี่ ผมรู้สึกอย่างงั้นนะ แพตเทิร์น การยิง AK นี่แปลก ๆ มาก
เอ เอ๊ จริงเหรอ? ว่ามันก็รูดลงขวาซ้ายเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอ?
โอ๊ย พี่ ไม่มี ไม่มีขวาซ้ายแล้วพี่ จะขวาอย่างเดียวเลย Count AK Counter 2 อันเนี่ย
เฮ้ย! มันก็ยังขวาซ้ายอยู่นี่ หรือว่ามันเป็นขวา ขวาอย่างเดียวไม่ซ้ายเหรอ? เราไม่รู้สึกอย่างงั้นเหรอ? แต่เวลารูดมันก็ตายอยู่นะ
ผม โอ้ ตายพี่ แต่ว่าถ้าแบบ ถ้าให้สเปรย์จริง ๆ อะ มัน ข ซ้าย ซ้ายขวาเหมือน 1 ไม่ได้พี่ มันต้องขวาอย่างเดียว ผมเคยแบบ เคยไป เทสต์ มาแล้ว ต้องขวาอย่างเดียวซ้ายไม่ได้เลย ซ้ายนี่เบ้ไปทางอื่นเลยกระสุนอะ
เออ เหรอ? จริงเหรอ? จริงเหรอ? ฮะ! จริงเหรอ? เดี๋ยวต้องลองกลับ กลับไปไอ้นี่หน่อยซิ คือคิดว่าเหมือนเดิม ว่ามันเหมือนเดิมมาตลอดเลยนะเนี่ย <laughs>
ใช่พี่ ใช่พี่ เปลี่ยน เปลี่ยน เปลี่ยนเยอะอยู่พี่ ถ้า แพตเทิร์น อะ เปลี่ยนเยอะอยู่
เฮ้ย! แต่ก็ยังรู้สึกว่ายังยิงได้อยู่นะ ไม่ ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างขนาดนั้นนะ เฮ้ย! มันเป็นอย่างงี้จริงเหรอวะ? <chuckles>
A ถ้า AK อะยากพี่ แต่ถ้าเป็นแบบ M4 นี่ก็เหมือนเดิมแต่ AK เนี่ยจะยาก จะยาก จะต้องขวาอย่างเดียวพี่ ซ้ายไม่ได้แล้ว
เออ หรือว่าแบบว่าไม่ค่อยได้ถือ AK เพราะปกติไม่ค่อยชอบใช้ AK อยู่แล้วไง เวลาเล่นฝ่ายรับไปถือกระบอกคนอื่นแทนหมดอะ
ต แต่ โอ้โฮ! แต่มัน <tsk> M4 มันง่ายกว่าพี่ ถ้าเอา ฟ ตามความจริงอะ M4 เก็บเสียงอะ
เออ ถ้าเอาคาม ความจริง M4 M4 สบายกว่าเยอะ รู้สึกว่ามันแบบ มันแม่นกว่าอะ กระสุนมันกระจุกกว่า AK กระ ส กระสุนมันกระจายหน่อย อะไรอย่างเงี้ย เลยไม่ค่อยชอบถือเท่าไรหรอก
ใช่พี่ เหมือน เหมือน ฟ ใช่พี่ เฟอะ เหมือน เฟิสต์ช็อต แบบกระสุนนัดแรกมันก็เบ้แล้วพี่ มันไปไหนไม่รู้นะ เราต้องแบบ
เอ๊ะ! ปกติ AK นัดแรกมันก็เบ้ ๆ หน่อยอยู่แล้วนะ
ใช่พี่ เหมือนแบบ มันต้องหยุด เดิน หยุด แล้วก็ยิงอะพี่ มันถึงจะตรง อะไรอย่างเงี้ย
อืม แล้ว Valo นี่มันมี Valo เขายิงกันยังไง? เขาชอบสเปรย์ยิงหรือเขายิงเป็นชุด?
อืม

อ่า พีกสุด เกมไม่ยิงปืน ก็ Rag ไง Ragnarok อย่างงี้ รู้จักไหม? <chuckles>
ที่ไป อ๋อ Rag Rag Rag ก็ทัน Rag ก็เคยเล่นพี่ แต่ว่าไม่ แต่ว่าช่วง นี้ก็ไม่ไหวดีกว่าพี่ สุลต่านมันเยอะเกิน
<chuckles> โอ๊ย เกมสุลต่านอยู่แล้ว ต้องบอกอย่างงี้ Ragnarok นี่
เกมนี้มันสุลต่านอยู่แล้ว <chuckles>
<chuckles> แล้วถ้าไปอยู่ guild สุลต่านมันจะสบายนะ อะไรอย่างเงี้ย เคย อย่าง อย่าง Ragnarok Mobile ถ้าเราไปเล่น จำได้อยู่ว่าไปเล่นอยู่กับ guild เดียว ไอ้นักร้องชื่อดังที่มันชอบเล่นเกม ชื่ออะไรวะลืมแล้ว เออ ๆ ใช่
อืม THE TOYS ใช่ไหมพี่? โอ้โฮ อันนั้น อันนั้นทุกเกมอะพี่ เอาทุกเกม
ไม่ ถ้าเราไปอยู่ guild เดียวกับเขา เขาใจดีมากเลยนะ เขาแบบเขาให้ของฟรี อะไรอย่างเงี้ย เออ เขาแจก แจกคนหมดเลยนะ
อืม โอ๊ย แต่ คอมมิวนิตี
นึกออกเปล่า แบบของ ของเติมเงินน่ะ เขาก็ ถ้าอยู่ Guild เดียวกับเขา เขาก็เติมให้เลยนะแบบ เออ เอาไป ๆ อะไรอย่างเงี้ย เออ
อืม โอ้โฮ สุลต่าน สุลต่านจริงพี่ <laughs>
ใจดี ๆ ใจดี นิ นิสัยดีอะ เออ บอกเลย THE TOYS ในเกม คือใจดี นิสัยดี เป็นกันเอง แบบช่วยกันล่าบอส อะไรอย่างเงี้ย เขาติดเกมจริง ๆ เหมือนแบบ ก็มองเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งได้เลยอะ
อืม โอ๊ย พี่ จริงพี่ โอ้ เขาเติมทุกเกม ROV เขายังเติมแบบ โอ้โฮ! เป็น เติมแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ มันจะมีระบบ VIP นะพี่ ใน ROV อะ คือเติม max เลย แบบเกินด้วยซ้ำอะ เกิน max VIP เลยอะ แบบ โอ้ ค
เขาเติมหนักอยู่แล้ว ขานี้ อืม ๆ อืม ก็ max VIP มันมีแค่นั้นอะ มันโชว์แค่เท่าไหร่ 15 เวลเปล่า แค่นั้นอะ เออ
ใช่ครับ ๆ ใช่ครับ เติมแบบ คือเป็น เขาเรียกว่า เป็นศิลปินที่เล่นเกมได้นิดหน่อยดีกว่าพี่
โอ้โฮ ID หนึ่งเติมทุก skins เนาะ <chuckles> ไม่ แล้วบอกเป็นศิล เป็น เป็นนักเล่นเกมที่ร้องเพลงได้นิดหน่อย <chuckles> เป็น gamer ร้องเพลงได้นิดหน่อย ต้องบอกเขา อย่างงี้ ไอ้นี่มันเล่นจริงเล่นจังอยู่แล้วอะ เล่นทุกเกมจริง ๆ
ร้องเพลงได้นิดหน่อย โอ๊ย แต่ แต่ จริงพี่ จริง อืม โอ้ ผม
แต่ แต่เคยเจออยู่ guild เดียวกับเขาใน Ragnarok มือถือนั่นแหละ แล้วแบบ เออ แบบเขาแจก เขาแจกให้ลูก ลูกทีมหมดเลยนะ แบบตอนนั้นบัฟ EXP หมด อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บ่น ๆ อยู่ดี ๆ เขาดีล ให้เลย เขาก็แบบ
อือฮึ อืม
โยนของมาให้เลย อะไรอย่างเงี้ย เออ แบบ เออ แบบใจดีนี่หว่า <chuckles>
โอ้โฮ จ ใจดียันในเกมอะพี่
เออ แต่เขา เขาแค่บอกว่า เออ แบบอยาก อยากให้เพื่อนแบบอยู่ใน guild ด้วยกันนาน ๆ เล่นด้วยกันนาน ๆ อะไรอย่างเงี้ย เพราะปกติพอผ่านไปสักพักเพื่อนมันหายหมด คนใน guild มันหาย อะไรเงี้ย ก็ต้องเปลี่ยนเกม <chuckles> มันก็จะเหงา ๆ นะ <chuckles>
อืม ก็จริงพี่ เหมือน ตั้งแต่ว่า อุ๊ย แต่ผมว่า Ragnarok มันก็อยู่ อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้พี่ ผมว่ารู้สึกว่า มันอยู่ได้ทุกยุคจริง ๆ อะพี่ Ragnarok อะ
ไม่ ปัญ ปัญหาเดียว ก็คือมัน มันชอบมีภาคใหม่ออกมา แล้วคนก็จะแห่กันไป อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> เราก็เลยต้องมานั่งนับ 1 ใหม่เป็นประจำเลย เหรอ ขี้เกียจอีกนะบางที แต่แบบเล่นไปภาคเดิม ๆ มันก็เบื่อ ก็เลยไปหาภาคใหม่เล่นกัน อย่างงี้
ใช่พี่ ใช่ ใช่ ใช่พี่ ใช่พี่ ใช่พี่ โอ๊ย Ragnarok โอ้โฮ เพื่อน เขาเรียกว่าไร ของผมนี่เพื่อนผมมันจะเป็นสายแบบเล่นเอาไป แบบเอาไปขายมากกว่า ของผม เพื่อนผมอะ มันแบบปั้นตัว แล้วก็ไปขาย เหมือนหารายได้เสริมอะพี่
เออ อ๋อ เออ ๆ อืม ๆ ๆ ก็ได้อยู่ ถ้าปั้นตัวไปสักพักหนึ่ง แล้วไปขาย แล้วก็ไปเล่นใหม่ อะไรอย่างเงี้ย ก็ได้